Ờ, mình á hả? Mình thì cái vấn đề ở đây là cái việc mà cảm tính nó liên nó nó nó quan trọng hơn, kiểu như, nếu như nếu mà mình có hứng mình mới đi, còn mình hổng có hứng là mình lười lắm, đại loại vậy. Ừ, kiểu như, thí dụ như sau 1 tuần làm việc đi mà sáng thứ Bảy đi, sáng thứ Bảy mình ngủ nướng đi, mình ngủ nướng, ví dụ như mình dậy dậy rồi hả, ví ưm, bữa đó thí dụ như hai vợ chồng mình ví dụ như chồng mình có bận rộn gì đấy ờ, thí dụ ra công viên mình đi có một mình, ông hổng đi đâu, mình ở nhà luôn, đại loại vậy. Ừ, đúng rồi. Ừ, kiểu như là, hổng có hứng á, với lại, ơ, phải đi có người này người kia nói chuyện với nhau đi vì mình. Ừ.
Ờ. Ừm, ừm. Ờ, ờ. Vậy hả? Ừm. À. À, mình hiểu rồi. Ý là mình hiểu. Ờ, ờ, ờ. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Hiểu. Ờ, ờ. Ừm, ừm. À, à. Ồ, ồ, hiểu, hiểu. À. Ờ. À, đúng rồi, ê, hiểu ra rồi, ưm, ừm. À. Ừm, hiểu. Ờ, chính xác luôn, thì đó, nên, kiểu, đôi khi là, kiểu, hông phải là mà đôi khi là, kiểu như là, nếu mà mình ép buộc mình vào cái thói quen đó mà thực sự là mình không có, gọi là, sao, không thích thú lắm á, thì, kiểu, đôi khi nó lại, ừm, khiến cho mình, kiểu, học không có thứ nhất là đúng rồi, về lại mệt, xong rồi, kiểu, tiêu cực và, ừm, đôi khi là, kiểu, có một số người người ta sẽ chấm dứt luôn, người ta sẽ hông làm cái chuyện đó nữa luôn á. Nên, kiểu, ờ, đúng là thật sự là mình cũng phải có một cái thứ nhất là mình cũng phải có một cái hứng thú nhất định khi mình cũng phải có tự tự bản thân mình cũng phải có một cái động lực nhất định để mà mình có thể duy trì, đúng hông? Đúng rồi, thì đó, nên là, kiểu, mình cảm thấy rất là quan trọng, với lại, kiểu như là nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì mình cảm thấy là cái thói quen đó nó cũng rất là nên để duy trì mà, đúng hông? Kiểu như là, vừa khỏe người, ý là
Ừm. <chuckles> Ừ, thì đó, đúng rồi, ừm, đi đi xong về lại mệt, rồi cảm thấy tâm trạng hông được vui vẻ nữa. Đấy. Ừ. <chuckles> Ừm, ừm. Đúng rồi, nó là cái sự tự giác á, đúng rồi, ừ. Ừm. Ừm. Chính xác, đúng rồi, đúng rồi, tại vì ví dụ như mà người thân mình bận rộn gì gì đó, và ví dụ như sang lần tới thì thân mình rảnh thì ô kê mình cứ sẵn sàng mình đi lại, hoặc là mình gia đình mình thôi, chứ đâu có gì đâu mà phải bỏ luôn, như vậy thì nó cũng tốt lắm ấy, ừ. Ừm.
Ừm. Ờ, ờ, ờ. Ừm. Ờ, ờ. Ừm. Thì đó, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng, đúng. Đấy. Thì đó. Đúng rồi. Ờ, thì đó, nên là, kiểu, mình cảm thấy là cái thói quen này nó rất là tốt để mà có thể duy trì, kiểu như là, đôi khi là, kiểu, nếu mà đi một mình thôi á thì mình có thể vừa tập được cái thể lực của mình, mà vừa có thể, kiểu, xả stress. Đôi khi là những cái ngày nào đó mà mình thấy quá mệt mỏi và mình không không biết làm gì thì mình cũng có thể tập thể dục, hoặc là, kiểu, nếu mà đi chung với bạn bè, hoặc là cha mẹ đồ này kia thì, kiểu như là, mình cũng có thể thứ nhất là duy trì cái mối quan hệ đó, và thứ hai là, kiểu như là, khiến cho cái mối quan hệ đó nó khắng khít với nhau hơn, kiểu như là, mình có thể vừa đi mà mình tập, ừm, mình có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình đối với, ừm, người đó mà, đúng hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ờ! Ừm, ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Ừ, đúng rồi. Nếu mà như mình á, thí dụ như gia đình mình bận hoặc gì gì đó mà hổng có đi chung với mình á, nói như bạn chắc mình cũng sẽ ở nhà mình tập thể dục tại nhà, mình hổng ra đường. <chuckles> Mình lười lười ấy, ừ, đúng rồi, kiểu, gặp lười lười, hứng ra đường, có người này người kia mới ra đường. Ừ. <chuckles>
Ừm, ờ, ờ. Ờ. Ừm, ừm. Ờ, ờ. <chuckles> Ờ, hiểu, đúng rồi. Nhưng mà, kiểu, đó cũng là một gì đó, nhưng mà mình vẫn có một cách để mà duy trì cái thói quen đó, đúng không? Ừm, nên là, kiểu, khá cũng cũng khá là vui, cái chủ đề này cũng khá là thú vị, nên là, kiểu, hôm nay mình nói chuyện với bạn về chủ đề này mình cũng đã được chia sẻ rất là nhiều thứ. Mình cảm gấy cảm thấy rất là vui nên là mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Ô kê, mình cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái, a, thông tin rất là bổ ích với mình về cái chủ đề ngày hôm nay nha. Ờ, ô kê bạn, chúc bạn một buổi tối tốt lành ha. Bye bye bạn, chào bạn ha. Ừm. Ừm.
À. Ừm, ừm. À. Ừm. Ừm, mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều và chúc bạn là, kiểu như là, cũng ngày nào cũng có thể tập thể dục, ưm, chung với lại, kiểu, những người thân của mình nha. Bye bye, bye bye!
Ừ,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

À, tập thể dục hả? Tập thể dục thì, ờ, cách đây cũng lâu rồi thì mình cũng có tập thể dục, tức là mình, ờ, mình, ờ, mình tập yoga buổi sáng. Đấy, xong rồi đó, một thời gian, bẵng đi một thời gian do mình tập yoga bị sai cách nên là ờ, nên là mình bị đau cột sống. Đấy, ừ, tức là kiểu, ơ, tự tập ở nhà đó, rồi cũng hổng có giáo viên gì hướng dẫn hết. Nên là mình tập mà cảm mình theo cảm cảm cảm tính riêng thôi. Đấy, cho nên là nó bị sai tư thế, rồi bị bị bị đau nên là tạm ngưng. Ờ. Ừm.
Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. À, vậy hả? Ừm. À, ừm, ghê. Ừm. Ờ. Ừm. À, vậy hả? Ôi! À, là, kiểu, ngược bị mệt. À, ôi, đúng rồi. Ừm, ừm. Ờ, hiểu. Ờ, đúng rồi. Ừm, thế thì Ừm, ừm, ừm. À, à, à, đúng rồi. Ờ, đúng rồi, hiểu, hiểu. Ờ, hiểu. Ừm, ừm, ừm. D ờ, nhưng mà, kiểu, mình thấy cũng có nhiều người giống như bạn, kiểu như, người ta sẽ có một cái thói quen hình thành một cái thói quen tập thể dục luôn á. Kiểu như là, đôi khi là người ta có nhiều người là sẽ làm buổi sáng, thí dụ như là là người ta chạy bộ hay này kia các thứ, đi bộ cũng là một cái loại để tập thể dục, hay là, kiểu, có một số người thì, kiểu, đi làm về người ta cũng rót khó tập gym nữa rồi này kia ờ, đúng rồi. Ừm, ừm. Ờ, đúng. Thì đó, đúng rồi. Ờ. Chính xác luôn.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, có nhiều người đi làm về họ tập luôn á nha, mà thấy mấy người đó hay thật, tại vì đi làm về cả ngày rất là mệt luôn, nhưng mà vẫn còn sức tập thể dục, hay thiệt. Ừ.
Ê, đúng rồi, thiệt sự, ý là mình cũng đang tính nói cái đó mình rất là nể những người tại vì, kiểu như là, người ta đi làm nguyên một ngày đã quá mệt, người ta đã quá stress rồi, người ta ờ, đúng rồi. Nhưng mà, kiểu
Ừm. Ừ. Đúng rồi, nó rất là mệt mỏi mà nó căng thẳng á, nhưng mà ừ, nhưng mà họ họ vẫn còn sức để mà tập thì thật ra thì mệt trên công ty mình á, đồng nghiệp mình cũng có vài người như vậy luôn. Thì, ờ, thật ra họ có tâm sự, họ chia sẻ là, kiểu như là, đúng là cái co cơ thể họ nó cũng có thể là nó mệt, nhưng mà đầu óc của họ khi mà họ tập thể dục thì nó được, ơ, xả stress và nó nó thoải mái hơn hẳn ấy. Ừ, nên họ họ vẫn cố gắng họ duy trì, đấy. Ừ.
Đúng rồi. Ừm. Ờ. Ừm. Vậy hả? Ồ! Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ờ. Ờ. Ờ, hiểu. À. À, đúng rồi. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, chính xác luôn. Hiểu. À, đúng rồi, tại vì mình thấy là có một số người, ừm, bên mình cũng vậy á, kiểu như là, người ta nghĩ là thôi, kiểu như là, đã quá mệt về tinh thần rồi thì thôi mình cứ mình cứ xả stress bằng cách là người người người ta làm cho mình khỏe khoắn về cái mặt thể chất nhiều hơn á. Kiểu như là, nhiều người là, kiểu, người ta đã, ưm, đang mệt thì người ta sẽ chọn cách mà tập thể dục để cho mình thứ nhất là vừa khỏe cơ thể mà vừa cảm thấy là đỡ mệt hơn về tinh thần, kiểu, nó sẽ không còn bị cản trở nữa, đúng hông? Đó, rất là nhiều người dính Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ờ, ờ, ờ. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác luôn á. Ừm, nó
Ừm. Ừm. Ừ. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ừm, ừm, ừm. Ừ. Ờ. Ừ. Ừm, ừm, ừm, Đúng rồi, tật ra khi mà tập thể dục ấy, đi làm về mệt ấy, mệt xong rồi tập thể dục, xong rồi tối á, tối sẽ ngủ ngon hơn rất là nhiều, kiểu như là, tại vì lúc đó cơ thể nó đã mệt lả luôn rồi, tức là ngả lưng xuống là ngủ liền luôn ấy, không bị không bị mất giấc hay gì cả, ngủ một đêm tới s luôn. Ừ.
Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm. Thì đó. Ừ, chính xác luôn á b ờ, hiểu, đúng rồi, kiểu, có một số người cũng sẽ dê vậy, kiểu như là, người ta sẽ cảm thấy là, kiểu, ừm đúng rồi, tại vì mình hoạt động quá nhiều trong một ngày mà, đúng hông? Kiểu như là mình khi mà mình tập thể dục thì cái người của mình phải vận động mà, nên là, kiểu, người ta ngủ rất là ngon, rất là sâu, kiểu như là
Ờ. Đúng rồi! Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Kiểu như, nó cũng hiện chất lượng giấc ngủ ấy Ờ.
Ưm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì, kiểu, cơ cơ thể của mình sẽ tự để mà có thể nạp lại năng lượng của mình á, đúng hông? Nên là kiểu Ừm. Ờ. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ờ, bạn có hay tập thể dục hông? Bạn có thói quen tập, ơ, thể dục hàng ngày hông?

Thì mình cũng muốn thử, tại vì thật ra á là, kiểu như, đi tập, ờ, tập yoga mà có mấy chị em đồng nghiệp trong công ty á, ờ, người này người kia vô thì nó vẫn vui hơn. Đấy, đa số mình thấy là mấy chị em nữ á, nữ thì hay đi tập yoga, tập thể dục á, tập chung với nhau, đúng, còn mấy anh nam á thì cứ hay đi một mình thôi, ờ, vậy á. Ừ.
Ừm, ờ, ừm, ừm. Ờ, ờ, ờ, hiểu. Ừm, ờ, chính xác luôn, thì đó. Ừm, đúng. Trời ui, chính xác, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, ờ. Ờ, đúng rồi nha, tại vì là mình, kiểu, bạn trai mình cũng vậy, kiểu như là, bạn trai mình thường thường là, kiểu, đi tập gym cũng chẳng rủ ai hết trơn. Tuy là, kiểu, nguyên một hội nhóm đó là, kiểu, đi tập tập thể dục rất là nhiều nha, nhưng mà, kiểu, mỗi lần đi gym lại không có muốn đi chung với bạn bè của mình hay sao ấy, kiểu như là, mỗi lần tập gym là, kiểu, đi một mình xong rồi đúng rồi, đeo tai nghe cái xong ấy ừm, ờ, đúng rồi, ờ, chính xác, chính xác, đúng rồi, kiểu như là, đó, mình cảm thấy là đá banh cũng là một cái cách để mà tập thể dục mà, đúng hông? Nên là, kiểu như là, bình thường là, kiểu, mấy anh nam thì thường thường đúng rồi, kiểu, đúng là, kiểu, người ta sẽ thường đi đá banh nhiều hơn, kiểu như, mình cảm thấy là đi đá banh còn nhiều hơn đi tập gym nữa kìa, kiểu như là, thấy, kiểu, mọi người thấy vui hay sao đó
Ừm. Ờ, đi mình vậy. Ờ, ừm, ừm. Ờ, <laughs> ừ, đa số họ đi một mình, cái mà họ đi chung duy nhất mình thấy là họ đi đi đi đá banh ấy, đi đá banh mới thấy đi chung thôi, ờ, ờ. Ừm, đúng rồi, cũng thể dục thể thao đấy, rèn luyện cơ thể, ừ. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì tập gym một mình thì cũng hơi buồn, đi đá banh thì có hội nhóm, ơ, ông này ông kia thì vô ngồi tám với nhau, đá vui mà. Ừ.
Thì đó, đúng rồi. Chính xác, chính xác luôn. Đúng, đúng, đúng. Rồi, đá, kiểu, đá giao hữu thôi, đá, kiểu như là, đá thiện, kiểu, đá cho vui thôi, kiểu như là ưm, đúng, đúng, chính xác. Là, kiểu, vừa có thể tập được thể lực của mình mà vừa khỏe khoắn con người mà, kiểu như là, gi giúp những cái mối quan hệ đó nó tốt hơn nữa, đúng hông?
Ừ, đúng rồi. Ừ, ừm. Đá giao lưu với nhau thôi, ừ. Ừm. Ừm.